Ja, äh, man hat ja, man hat einfach Zeit dafür, dann auch über Sachen zu reden. Natürlich, äh, sollten's jetzt keine Streitgespräche werden, das wäre nicht so toll, s sowohl im Auto als auch im Restaurant. <chuckles>
<giggles> Ja, im im im Restaurant wahrscheinlich noch mehr wegen des, äh, eventuell dann entstehenden Publikums. <giggles>
Ja, ja absolut, ja.
Genau, aber es ist dann auch so ein man man ist an 'nem anderen Ort und man kann nicht unbedingt weg, wo man dann auch vielleicht gut über ernste Sp Gespräche reden kann und dabei halt auch sachlich bleibt und nicht unbedingt zu emotional, denke ich.
Ja. Absolut, das ist sehr nützlich auch. <chuckles> Habe ich schon mehrmals festgestellt.
<chuckles> Ja.
Ne, und, äh, ja, mein Mann und ich kriegen das ganz gut hin und, äh, emotional emotionale Gespräche kommen dann eher schon zu Hause, ähm, auf 'n Tisch und wenn's ansteht, dann steht's an und dann machen wir das auch. Wir scheuen uns da auch nicht.
<chuckles> Ja, sehr schön.
Also, dafür muss man sich auch Zeit nehmen, dem anderen zuzuhören und, äh, auch mal kritische Themen auf 'n Tisch zu bringen.
Ja. Hast du vielleicht noch einen Tipp für andere Paare, ähm, die denen es vielleicht schwerfällt, zusammen Zeit zu finden?
Hm, ja, man muss sich da verabreden. Man darf es nicht dem Zufall überlassen, wann man Themen auf 'n Also wenn man Zeit miteinander verbringt. Ja, sich verabreden, das wäre so mein so, das wäre so mein Tipp für die Paare.
Okay, dass man quasi ein, ein, ein Terminkalender quasi hat dann, äh, ja.
Genau. Ein Rendezvous, wie man so schön Ja, absolut. <snorts>
Ein Rendezvous, wie man das so schön sagt, ja. <laughs> Ja, gut, dann, äh, auf jeden Fall vielen Dank für, äh, dein deinen Einblick in, d äh, eure Paarzeit. Äh, es hat mir sehr sch viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Ja. Ja, äh, kann ich nur zurückgeben, finde ich auch. Und, ähm, ich wünsche dir, dass du auch gute Paarbe Paar äh, Momente findest.
<chuckles> Vielen Dank.